Eee, bir öğretmen seni en çok böyle nasıl etkiliyor? Var mı böyle bir öğretmenin zamanında?
Var, var evet, aslında bizi değil bizim bütün ilçemizi etkileyen bir öğretmenimiz vardı. Kulakları çınlasın. Şöyle, eee, biz ilkokuldayken, 1 tane öğretmen vardı, beden eğitimi öğretmeni, e, işini yapıp çıkıyordu kadın mesela. İşte şi biz koşu yarışları yapardık falan, hiç dikkatini çekmezdi. Daha sonra bir öğretmenin tayini geldi. Biz gene, ben yanlış hatırlamıyorsam, 3. sınıfta mıydım, 4. sınıfta mıydım öyle bir şey olması lazım. Sonra biz işte, bizim sınıf öğretmeni falan i yarış yaptırırken, eee, işte, bazılarımızı seçti hoca. Sonra dedi ki "Ben bir atletizm takımı kurmak istiyorum."
Harika. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı.
Ama, yani, bizim orada spor, yani, böyle hani ailelerin de desteklemediği, yani, boş olarak görülen bir şeydi işin aslı.
Güzel. Evet. Evet. Ya, aslında, ııı, eee, bu aynı zamanda, hani, belki de, emm, bunun demesi bö sa atletizmle ilgili gelmesi belki de, e, böyle biraz da dikkatinizi de çekmiş de olabilir. Şimdi merak ediyorum devamını anlat anlatırsan. Hı hı.
Eee, ki ki <chuckles> Şöyle, ondan sonra neyse, eee, eee, tamam hocam falan dedik işte annelerimize işte ebeveynlerimize söyledik falan çok hızlı gelişti. Sonra bu adam herkesten bağış topladı. Gerçekten bir atletizm takımı kurdu. Eee, bizim lisanslarımız oldu.
Hı hı. Güzel. Harika.
Eee, daha sonrasında Evet, süperdi. Daha sonrasında, eee, bizim okula, eee, uzun atlama için kum havuzu yaptırdılar. Böyle, bir küçük bir alanımız vardı evet, evet. Ondan sonra çivili ayakkabıyla tanıştık sayesinde.
A. Hı hı.
Eee, eşi I evet, koşu ayakkabısı. Şu
Çivili ayakkabı. Hımm. Nasıl bir şey? Ha, koşu ayakkabısı. Tamam. Hı hı. Tamam, tamam.
Ya, şöyle, ımm, kramponun, ııı, bu yanlarındaki korumasız hâli 4 tane çivi var önde parmak uçlarında koştuğun zaman hızlanmanı sağlıyor.
Evet, iyiymiş gerçekten.
Neyse Evet, bayağı iyiydi. Neyse ondan sonra, ııı, kimse inanmıyordu tabii ya ufak bir ilçeyiz 25.000 nüfuslu bir ilçeyiz, hani, imkân, yok, gerçekten imkân yok, yani. Neyse kum havuzu yaptırdılar sonra işte, iii, yüksek atlama için böyle, iii, şeyler çıtalar mıtalar yapıldı. İşte u uzun boyluları öyle eğitti. Bizim bir tane, böyle, çok, eee, nasıl diyeyim kullanışsız bir futbol sahası vardı ilçede. Yani, tabanı o kadar kötüydü ki anlatamam sana, yani, iğrençti. Yani, şi nasıl anlatayım? Böyle çamur desen çamur değil kuru bir şey vardı, imkânsızlıklardan, böyle, şey yapardı, mesela bizim öne eğilmemizi sağlayacak, bu bisiklet lastiklerini kesmişti, işte, bizim, böyle, koltuk altımızdan falan böyle geçirip bizim, böyle, öne eğilmemizi sağlıyordu, böyle, bizi çekiyordu, evet.
Hı hı. Hı hı. Tabii. He. Hı hı. A, çok ilginçmiş. Bu arada, hani, şunu da fark ediyorum. Eee, öğretmen gerçekten böyle, eee, çok yaratıcı biriymiş ve imkânlar dâhilinde, hani, o o teknikleri nasıl uygularım diye ve bu, işte, bu, mesela, dediğin, mesela, lastikten, işte, onu yapması, eee, işte, bir şekilde, e, bağış toplayıp onları halletmeye çalışması. Eee, sonrasında ne oldu peki? Neler neler yaptın başka?
Aynen. Evet. Evet. Tabii. Sonrasında, eee, şöyle mesela gene üş yaratıcılığından konuşayım, mesela şey, eee, engelli koşu yaptıracak bu şey, eee, tesisat borularından engel yapmıştı bize mesela, çok ilginç. Daha sonrasında, işte, gene kimse bize inanmıyor bizim bir başarı getireceğimize falan gerçekten kimse inanmıyor bu arada, yani. Öyle de bir durum var. Takoz çıkışı yapacağız takozumuz yok, işte, kendimiz i şey yapıyoruz falan, işte, iii, öğretmen sürekli işte çizgilere uyun falan. Neyse, gün geldi çattı işte bizim takıma böyle, yani, ne kadar iyi olabilirse o kadar üniformalar yapıldı etti. Hiç unutmuyorum, işte, ııı, il merkezine gittik yarışlar olacak.
Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii. Hı hı.
Neyse, eee, ben o kadar kötü hissediyorum ki kendimi yapamayacakmışım gibi geliyor. Ben kısa mesafe koşucusuydum o zaman. Bir de bayrak koşucusuydum Takozcu. Evet.
A! Tabii.
Ondan sonra Hıı?
Peki ona ona geçmeden önce istersen bir şey sorayım. Bu, emm, şimdi ne kadar süre çalıştınız bu öğretmenle bu, ııı, atletizm yarışlarına hazırlanmak için mesela onun biraz detayını verebilir misin?
Tabii. İlk sene, yanlış hatırlamıyorsam ne zaman başladı? Ya, 3-4 ayımı almıştır ya, ilk sene. Sonrasında ben 4. sınıftan 8. sınıfa kadar takımdaydım.
Hıı. Evet.
Sürekli antrenman yapıyorduk. Bir de şöyle bir şey, adam ben bilmiyordum onları tabii. Onlar anatomi, fizyoloji falan dersi de alıyormuş BESYO'da. İşte, özel diyetleri ailelerimize söylüyor. Mesela, işte, antrenmandan, iii, toparlanma sürecinde ailelerimizi arıyor, işte, "Bak, çocukların, işte, et bölünmesi olabilir. İşte, çocuklar zorlandı, şu kremi alın, sürün, rahat edecektir." Evet, evet, kesinlikle. Mes
Hıı. Çok iyiymiş gerçekten. Hı hı. Yani ö ay ayrıca, böyle, işte, ailelerinizle de konuşup, eee, size, hani, altyapısını da hazırlıyormuş bunun. Sadece, hani, işte, eee, bu antrenman değil. Çünkü onu besle beslenmeyle de güçlendirdiğin zaman daha etkili olur tabii böyle durumlarda. Gerçekten, hani, çok elverişli, böyle, işte, ııı, hani, belki kendi iş dışı zamanından bile, eee, verip size bir şeyler katmaya çalışmış. Gerçekten çok güzel. Mesela, eee, günde kaç saat çalışıyordunuz mesela 1 haftada? Onu hatırlayabiliyor musun aşağı yukarı?
Tabii. Evet. Tabii. Şöyle Ya 1 dakika. 3, okuldan sonra 3 gün ya 2 saat ya 3 saat falan çalışıyorduk. Hafta sonları çalışmıyorduk çünkü. Hafta sonları, işte, dershanemiz falan oluyordu, onlara şey yapıyorduk. Eee, 3 3 gün, 3'er saat çalışıyorduk. Bir de dediğim gibi her şeyimize dikkat ediyordu adam, yani. İşte, yarış öncesi mesela 2 haftalık diyet vardı, işte, ilk hafta, eee, tamamen karbonhidratla besleniyorsun, kesinlikle tatlı yok. 2. hafta karbonhidrat yok, tatlı var. O da şey, eee, doping gibi bir şeymiş yani. O onu ailelerimize söylüyordu, yedirmiyorlardı bize ta şe öyle yasaklıkları. Öyle şeyler olu
Hı hı. Tabii. Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. <chuckles> Çok iyiymiş, ya. Çok tatlı hikâye gerçekten. Peki bu so mesela şey, eee, İstanbul'da bu şeyden bahsediyordun -lafını bölmüş oldum ama bu, işte, eee, koşu günleri geldi, işte. Oradan biraz devam edebilir misin? Hı hı.
Aynen. Yarışlar. Yarışlar. İlk defa, eee, ben bir, ııı, koşu stadyumuna gitmiştim. Iıı, işte, şey, benim hiç inanmıyorum kendime, olacak gibi değil çünkü bi bana göre olacak gibi değildi. Aslında işin komik tarafı, benim hocam da inanmıyordu yani, öyle de bir durum da vardı. O Ya, belliydi adamın inanmadığı. Neyse, ben dedim ki "Ben çekilmek istiyorum." Tam bir de piste indim artık, lisansım da elimde. Bir de tabii, özel okullar falan var. Onların imkânları daha şey, giydikleri kıyafeti bile yani belli, bayağı belli, işte, il merkezindeki okullar var. Neyse, ondan sonra beni sahaya ittiğini hatırlıyorum. Dedi ki "Kollarını iyi salla, parmak ucuna güzel çık." dedi.
Evet. Hı hı Evet. Hıı. Evet. Hı hı.
İyi dedim ben de. İşte, tabanca benim yanımda patlıyordu, sonra bir baktım ben bitiş çizgisindeyim, 1. olmuşum. <chuckles> Evet, <chuckles> öyle bir
Hadi ya. <chuckles> Kaç kaç saniyede koştun peki ve kaç metreydi, onu hatırlıyor musun?
H hiç hatırla 75 metre kısa mesafe. O zaman işte mi minikler diye geçiyorduk biz. Sonra yıldızlara çıktık, ııı, ortaokulda. Ondan sonra neyse şey, eee, hoca şey yapmış. Şimdi o, da benden bir şey bekliyor, ben de benden bir şey beklemişi i işin aslı bu. Eee, ııı, şeye normalde yasak bildiğin piste atlamış hocam. <chuckles> Onu çıkar. E evet.
Hıı. Hı hı. Evet. Hıı. Evet. Hadi ya oka <chuckles> çok kö <chuckles> çok iyiymiş gerçekten. Heyecandan ar kendini kaybetti demek. Peki sen, eee, işte, o kazandığını fark ettiğin an mesela ne his ne hissettin? Nasıl bir hissiyatın oldu?
<chuckles> <chuckles> Tabii. Kendini kaybetmiş Ya şöyle, be benim gözüm kapalıydı, Allah'tan şeyden, kendi kulvarımdan falan çıkmamışım. Ben gözümü bir açtım, ben bitiş çizgisindeyim, zaten benim şeyim, videom falan vardı orada ben kollarımı açıyorum, haa, falan yapıyordum böyle. Yani, öyle bir şey. Bir de adam adamın komünikasyonu, yani, çok fazla ı, annemi aramış direkt. Demiş, hani, 1. oldu annem de hediyeyi hazırlamış ilçede. Ben hiç hiçbir şeyden haberim yok bir de, öyle de bir durum var. <snorts> Hani, anneme söyleyeceğim, bir de madalya töreni daha sonra oluyor falan. Daha sonrasında şey oldu işte, eve gittim, işte, ooo, kızım falan filan tamam da, bu yaklaşık bir, yani, 3-4 günlük bir süreç ve benim bir tane daha yarışım var.
Haa. <chuckles> Çok iyiymiş. Haa. Evet. Hı hı. A!
Onu da evet ...ona da stresliyim yani, hani, ne olacak. Bir de orada bir takım
Bir de, şimdi kazandığın için belki de, ımm, beklentiler de yükseldi değil mi? Yani, öğretmenin tarafından belki kendini de aynı şekilde belki a peki o o süreç seni böyle streslendirdi mi biraz?
Tabii. Tabii canım, yani, stresten de, bir de şöyle, bayrak koşusunu biliyor musun bilmiyorum da, ııı, 4 tane şey var, ııı, koşucu var orada. 1 tane bayrak var, işte, bayrağı veriş şeklin, ka, işte, 2. alacak elemanın elini tutuş pozisyonu falan çok önemli. Elindeki sopayı düşürdüğün zaman diskalifiye. Bitti.
2. yarış. Evet. Hı hı. Ha! Tabii tabii. Panik yapmamak gerekiyor aynı zamanda çok emin şekilde vermek gerekiyor değil mi?
Bütün olayın gitti <sniffs> iş Tab Aynen, en iyi şekilde onların zaten, hani, hoca b anlatıyordu sürekli bize antrenmanda falan. Neyse ondan sonra da, ııı, hayatımda takoz görmedim, beni takozcu yaptı adam. Yani, hiç bilmiyorum bile kesinlikle haberim yok. Neyse ama stratejisi mükemmelmiş. En sonuncu, yani, bitiş çizgisine yakını, böyle, uzun boylu uzun bacaklı birine şey yaptı koydu bizim sınıftan evet. Di kız ya yemin ederim böyle 10 adım falan koştu ve 1. olduk onda da 1. olduk.
Hı hı. <chuckles> Tabii. Hı hı. Ha! Tabii. Hı hı. A, süper! Ya aslında şunu da görüyorum, yani, ııı, sadece o, işte, imkânsızlıklarla başa çıkmak değil. Aynı zamanda o çalıştığı kişiler, yani, eğittiği kişilerin de nasıl daha %100 verim alabilirim diye böyle bir, analiz de yapmış yani. Gerçekten de iyi görüşlüymüş, yani, eee, bu öğretmen. Peki onu kazandıktan sonra böyle n ne oldu artık, yani, neler hissettin? Eee, milletin tepkisi nasıl oldu?
Evet. Tabii. Kesinlikle. Ya. <chuckles> Orası zaten gene veliler aynı, veliler, ooo, falan filan. Benim, işte, o gün galiba son gündü madalya töreni oldu tamam mı. İlk önce işte bizimle bir tane okul vardı, orası o özel okuldu. Eee, o kız zaten şeyde, kısa mesafede de böyle şey yaptı, ben 1.'yim falan dedi, foto flaş var orada yani neyi ispatını çalışıyorsun. Ben böyle bir kaldım, hakem dedi hayır dedi. İşte, o 1. falan dedi. Onlar bizim şeylerimiz, formalarımız kırmızı beyazdı. Bizimle domatesler diye dalga geçiyorlardı.
Hı hı. Hı hı. Evet. A, vallahi. Garipmiş.
Yani. Kırmızı domatesler falan diye, böyle, bir yani böyle bir şeydi. Neyse, ondan sonra ben şeyi hatırlıyorum şimdi, 1'inci madalya takıldı, 2'nci madalya takıldı ve 2 tane altın madalyam var yani, hani, şey modunda. Kızın önüne geçip ikisini şöyle birlikte göstermiştim, domatesler "Bak, ne oluyor?" falan diye böyle. <chuckles> Öyle bir şey yapmıştım. Çünkü, hani, ne amaçla bize saldırdınız, niye böyle bir zorbalanma yaşandı, hiçbir fikrim yok. <sniffs> Yani, o güzel bir anıydı. Daha sonraları gene, böyle, devam etti. İşte, artık daha tecrübeliydik, daha güzeldik. Ama Hı hı.
Hı hı. Hı hı. Tabii. Hı hı. Tabii. Hı hı. Peki, sonrasında lafını böldüm ama pardon. Bu sonrasında, emm, mesela bu bunları kazandığınız için, hani, eee, böyle ina iş böyle daha da ciddiye bindi mi? İşte, böyle, biraz daha şehirler arası, ııı, işte, yarışlar oldu mu? Mesela öğretmeniniz bunda size destek olabildi mi?
Bindi. Tabii. Ya, şöyle, araba ayarlandı: Türkiye finallerine çıktık ama orada tabii, derece alamadık. O kadar çalışmaya derece alamazsın. Güzel bir deneyimdi, Eskişehir'deydi o zaman. Eskişehir'i hiç görmemiştim. Annemden ilk defa ayrı kaldım. Bir yurtta yattım falan, böyle, çok değişikti.
Hı hı. Evet. A! Tabii.
Evet, değişik.
Sizinle geldi mi öğretmeniniz bu arada?
Dı öğretmen geldi, okul müdürü geldi, başka öğretmenler geldi. Çünkü bayağı... Erkekler, kızlar bir takımdık biz. Kaç kişi vardı? 2 oda, işte, 8 tane kız, ııı, di başka kaç tane erkek olduğunu hatırlamıyorum ya. Ya bizim başımızda insanların olması gerekiyordu. Onlar geldi, hepsi geldi zaten. Onlar bize ful destek verdiler sağ olsunlar.
Hı hı. Hı hı. Evet. Tabii. Peki, bu, ııı, bu öğretmeninin, yani, sizi atletizme, eee, yönlendirmesinden sonra hayatında, eee, işte, acaba "Ben, hani, sporcu mu olmalıyım." falan diye bir, iii, durum oldu mu? Mesela düşündün mü bunun üzerine sonrasında?
İstedim, istedim. Annem antrenörümle konuşup, ııı, spor lisesine gitmemi engelledi. Böyle kötü bir şey oldu, evet. Ama
A! Anladım. Evet, kötü olmuş gerçekten.
Iıı, şöyle söyleyeyim: Benim bu öğretmenim sadece benim hayatımda güzel bir iz bırakmadı. Bu adam, yani, bütün ilçenin kaderini değiştirdi. Gerçekten.
Hı hı. Evet. Gerçekten aslında böyle hiç hiç, iii, hiçten var etmek, yokluktan var etmek gibi bir şey olmuş bu yaptıkları, dediğin gibi. Böyle, inisiyatif alıp belki, işte, kendi zamanından bile, işte, uğraşması, bu kadar, hani, size güvenmesi, gerçekten idealist biriymiş ya, o aynı zamanda. Yani, ımm, çok şanslısınız bence.
Yani. Tabii. Tabii. Şanslıyız, onun oraya gelmesi de öyle. O adamdan sonra spor salonu falan açıldı, daha çok şeyler oldu. Bayağı güzel şeyler yaşandı yani.
Hı hı. Ne güzel, ne güzel. Emm, çok, ııı, gerçekten güzel bir hikâyeydi anlattığın. Böyle, gerçekten ilham verici. Emm, çok teşekkür ederim bunu paylaştığın için. Hı hı.
<chuckles> Teşekkür ederim. Evet. Ben teşekkür ederim. Keyifli bir sohbetti. Tekrar görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Hoşça kal.
Hoşçak